Sim, que a família de vez em quando ia até o Cruzeiro.
Ah! Ô, legal, legal. Ideia boa. Hã.
Olha que bacana. Mas dele, né. Porque assim, né, a a gente lá em casa sempre teve muita coisa de tá junto. Por exemplo, eh, a gente sempre jogou baralho, a gente sempre gostava.
Uhum. Aham, ah, legal. Sim.
Então, minha filha, meu genro, ainda ah, eles só namoravam ainda. Então ia lá pra casa no final de semana pra gente jogar baralho. Então era uma coisa em tradição. Natal sempre foi sempre sempre foi junto, né, sempre teve festa de Natal junto, muito bacana. Esse ano vai ser aqui; espero que eles venham.
Aham. <laughs> Que legal. Aham. E <clears throat> Uhum. Iss incrível. <laughs> Reunir a família no Natal. Nossa, eu amo o Natal. Eu amo o Natal.
Que eu passei o Natal passado no Brasil. É. Ai, eu também gosto demais, nossa!
Eu amo eu amo assim, eu eu gosto mais do Natal, eu n eu não sei se isso é normal ou ou ou estranho, mas eu gosto mais do Natal aqui mesmo, que no Brasil eu não sinto que é o clima de Natal. Eu não gostava do do do Natal.
Mas é porque, aí, é muito gente, é muita decoração, é muito lindo, né?
Sim, aqui é sim, é muito decoração aqui, exatamente. Assim, no Brasil também tinha aquelas decorações e tal, mas ainda tinha o calor, ainda tinha tu vai parecia mais churrasco do que Natal quando a gente fazia Natal. Em casa não tinha muito clima de Natal. Mas aqui, nossa, o friozinho, aí tem as músicas de Natal do do Frank Sinatra, do Diddy Martin passando na rádio. E
Ah, ok, é. Ai, é muito bom. A gente fez ano ano passado não, porque eu passei no Brasil, ano retrasado, eu tenho a minha turma aqui de salsa, né, a gente faz salsa e danças latinas. E a mãe dela tem um café aqui perto, na frente tem uma pracinha. A gente faz uma apresentação de Natal lá, dançando. Muito legal. Todo mundo com a toquinha de Papai Noel não uma dança, a gente fez uma bachata, uma salsa, é. Bem legal, uma coreografia que a gente passa o ano ensaiando pra fazer no final do ano.
Aham. Hã. Sim. Uhum. Hum. Aham. O olha! Aham. Dança e coral? Ah, dança só, ok. Aham. Ó, legal. <laughs> Olha, que incrível. E eu perguntei coral, porque tem tem é t tem aquelas criança, né, que se junta no Natal pra aí fica com papelzinho, assim, e fica cantando a música de Natal, né, e eu, eu lembrei dos hã.
Muito legal. Quan isso. Quando eu quando eu tive um coral na igreja católica, são muitos anos, uns 20 anos, por aí. E eu montei um coral, e o coral deu super certo nesse bairro, lá em Brasília, e a gente fazia serenata de Natal.
Aham. Sim. Uhum. Aham.

Festa junina. Exatamente. <laughs>
Né? Mas aqui não tem as nossas comidas, claro, né. É diferente. Mas aí, como tem muito brasileiro, tem lugar aqui que eles fazem a festa junina, como é a festa no Brasil.
Ah, com certeza, nossa comida é <chuckles> Uhum. Sim. Ah!
Justamente pra reunir as famílias que estão aqui.
Sim, sim. Que incrível.
É muito legal para as comidas, né, porque, por exemplo, aqui t tem um mercado, você deve conhecer, no Brasil era Pão de Açúcar, né?
Aham. Sim. Com certeza. Hum. Pão de açú sim, ó, tem Pão de calma aí, tem Pão de açúcar aí?
Sim. É, só que é outro nome. Era do mesmo dono, acho que ele faleceu ano passado, ano retrasado, mas é o Pão de Açúcar.
Ah ah, outro nome, ok. Ah! Nossa, se calma, é sério?
Sim, só que cha aqui chama-se Auchan.
Oxe! Auchan. Oxe! <chuckles>
É em francês, A-U, Auchan, A-U-C-H-A-N, Auchan.
Auchan. Auchan? Uhum. Sim, sim. Hã.
E e tem uma como é que fala? Como é que eu te falo? Tem um corredor de prateleiras, chama assim, eh, comidas do mundo.
Hum. Uhum. Sim. Aham.
Aí tem a parte do Brasil.
Ah, olha, que incrível.
Hoje mesmo eu com comprei feijão preto, porque eu vou fazer uma feijoada aqui no sábado.
Aham. Olha. <laughs> Ah, você me lembrou agora também, né. Aqui aqui aqui também tem essa parte, só que só tem no Walmart. Aqui é é a maioria das coisas de desse negócio de de outro outros países é no Walmart, né, tem a seção interna internacional? Internacion é, internacional mesmo, que é eh, vem do México e
Pra meu filho que casou, né, aí vem Pois é. Ah, olha só. Aham. É. É, aqui chama aqui chama Sabores do Mundo.
Isso, é tipo isso mesmo.
Não é comida, Sabores do Mundo. Muito legal, hoje eu fui até na parte asiática, que eu queria comprar sabe aquele coisinha que põe no sushi? Que que envolve o sushi? Hare?
Aham. Sim. Uhum. <chuckles> Eh nossa, molho, molho, molho, né, hã, se
Não, não é molho, é é uma alga.
Ah, alga, eh, nossa.
Que você enrola o arroz com ela, você enrola, não sei o quê, ah, esqueci o nome.
Meu Deus, s esqueci agora o nome. Ah, esqueci o nome agora. <clicks tongue> Poxa, eu sei o nome, mas agora o nome escapou. É alga alga. Não, não é alga, é ah, minha mãe faz sushi, ela sempre fala: "Rafael, bora lá comprar, eh <chuckles> eh, o negócio pra fazer o sushi".
Tem um nome. É é uma coisa que tem lá. Ai, tem o tem o
Aí agora esqueci.
Também não sei, porque eu não como sushi, né?

Ah, que incrível. <chuckles>
Ah, muito legal! Marcava com as pessoas de cantar, né, muito legal. E era uma coisa de familiar também, porque Isso a gente cantava na casa, né. Então, por exemplo, eu e meus 2 filhos cantávamos no coral, então era uma coisa pra tá em família tam É muito legal, eu sou apaixonada, sabe, família, nossa, é a nossa 1ª igreja. É. Coisa de Deus.
Aham. Aí você vocês cantavam na praça ou Aham. Ah, com certeza. Ah, sim. Aham. Legal. Sim, sim, com certeza. Aham. Ah, também, família é tudo, né, famí Pois é, amizade, prime nossa primeira amizade, nossos primeiros primeiro, assim, a a primeira ajuda que a gente tem na vida, nada consegue substituir família, nada dinheiro não consegue substituir, material não consegue substituir, nada consegue substituir. Eh, eu não sei o que eu o que eu iria sem ser minha família, né. Eu não sei se eu conseguisse eu realmente sem a minha família, né?
Sim, sim, com certeza. Com certeza. Sim. Ah, eu amo também. E consegui manter essa tradição, né, com meus filhos. Hoje em dia, as 2 mais velhas estão casadas, já têm filhos, né, mas é dou muita importância pra coisa de tá junto.
E e e pois é. Hum. Uhum. Ah, sim. Aham. Sim, sim. Com certeza. Eu escutei de alguém, né, eu estava conversando esses dias, ele contou que ele tem um filho aqui, né, nos Estados Unidos e ele estava aproveitando a família dele e como a o filho dele é americano, ele estava introduzindo algumas culturas brasileiras para o filho dele, né, e e e e tendo tempo com a família dele, né. Então ele f me contou que ele tinha São João perto da cidade dele, né. Ele mora aqui nos Estados Unidos. Ele ele mora numa cidadezinha que tem bastante brasileiro. Aí ele introduziu o São João para o para o para o f para o filho dele.
Hã. Aham. Olha só. Ah! Ai, olhe só, pronto. Aqui também, aqui também co lógico, aqui tem muito brasileiro, né, então eles fazem muita coisa também, porque, por exemplo, aqui tem o São João, mas é diferente do nosso. Aqui chama as festas as festas dos santos populares.
Hã. Aham, sim. Sim. Uhum. Ah, sério? Hã. Ah, sim.
Que é justamente São João, São Pedro, Santo Antônio. Lá no Brasil chama Festa Junina.
Aham. Aham.

A gente vai fazer um cruzeiro saindo da Espanha
Aham. Sim.
passando por Génova e indo até Marseille, na França. É, na Itália.
Aham. G Génova? Não ent ah, sim, ok.
Sai da Espanha, passa pela Itália, vai na França e depois volta pra pra Espanha. Nós 2, é. Bem legal.
Aham. Olha. Pra Espanha. Legal! É a 1ª vez de cruzeiro?
1ª vez. 1ª
1ª vez. Olha! <laughs> Será que dá tontura ir pra cruzeiro?
É, porque eu trabalhava numa empresa de cruzeiro, então eu ganhei o cruzeiro, né?
Olha. Que legal. Aham. Será será que dá tontura pra ir no cruzeiro, que você você você tenta dormir, ai
Muito bacana. Ainda vamos fazer. Eu não posso nem pensar sobre isso, pra eu não ficar <laughs> Eu tô pensando só na minha viagem em família.
<laughs> <laughs> Ai, ai. Aham.
Eu, então, pronto.
Sim. <laughs>
E eu durmo.
Ma mas o que é que tem pra fazer no o que que você pode fazer no cruzeiro com a sua família?
Ah, tem muita coisa, muita coisa. Olha: você tem teatro lá dentro, você tem, eh, sala de jogos, você tem spa, você tem piscina, você tem sim!
Hã. Aham. Uhum. Hum. Aham. Ah, spa? <chuckles>
Tem spa.
Olhe, tem que pagar mais alguma coisa pro spa pra acessá-los ou é é tudo de graça assim?
O meu tá tudo incluído. Alimentação, bebida, tudo incluído, é um all inclusive.
Incluído, certo. Olha. Aham. Que legal.
Então tem de tudo. Os shows, né?
Ah ó, show!
Sim.
Caraca!
Tem show, tem o jantar com o comandante.
Aham. É sim. Que incrível.
É muito legal. É incrível, é incrível.
Nossa, eu imagina trabalhar nesse nesses negócio de de de cru de cruzeiro não, mas tipo show de cruzeiro, pronto.
Ah, pois é, o filho de uma amiga, ele também era como se fosse da família, né, ele passou muito tempo com a gente, meu filho passou um tempo com eles no Rio Grande do Sul e ele trabalhou por 2 anos. Ele fez a faculdade de gastronomia
Hã. Uhum. Sim. Aham. Olha.
e trabalhou durante 2 anos em um cruzeiro nos Estados Unidos.
Gastronomia. No cruzeiro. Aham. Ah!
Pois é. E aí, nossa, ele a ele amou, porque ele voltou, claro, dominando o inglês, né? E foi uma experiência muito bacana pra ele na gastronomia.
E aí? <chuckles> Ele q Ele amou? Uhum, sim. Legal. Mas se se se ele trabalhasse no cru é, desculpa?
Muito bacana. Hoje ele mora em Hamburgo. Ele mora em Hamburgo, agora, na Alemanha.
Hamburgo, <chuckles> até pensei que você ia falar hambúrguer. <laughs> É, mas se se ele trabalhava tanto assim no cruzeiro, será que ele tinha tempo pra ficar com a família dele?
Não, Hamburgo.